जी, वैसे तो वो तो पहले से स्क्रिप्टेड था, लेकिन जो स्क्रिप्ट भी है ना अगर होने से ही साथ में भी उसको अप ए, मतलब एक्जीक्यूशन पहले मुझे लगता है, मज़ा आता था पहले जैसे ना कि उसमें अब जो टास्क होते थे देख के लगता था कि टास्क कर रहे हैं अ, लेकिन आज के ज़माने जैसे होता है ना कि उसमें तो पता था कि जैसे कोई फेवरेट होता है मतलब आपके जो वहाँ पे जो मेन फेवरेट होता है, उसको वो लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या फिर जिसको लोग पसंद कर रहे होते हैं, शो से बाहर वो लोग उसके साथ ही जाते हैं इसमें ऐसा नहीं होता कि फेयरनेस थोड़ा मेरे को तो ना कम लगता है लेकिन जी।
जी। जी, अ जी, अ पर जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ हाँ एक हाँ बिल्कुल इसमें ऐसा है कि जो मतलब जीत गया ना तो ताज़ उसकी इतनी पब्लिसिटी हो जाती है ना क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं क्योंकि अ, लोगों को क्या है लोगों को दूसरी ज़िंदगी में अ, देखने का मतलब काफ़ी ज़्यादा अ, वो है क्या बोलते हैं अ, शोक है दूसरों की ज़िंदगी में कैसे लाइस अ, एस चीज़ को देखा जाए इसी के ऊपर बिग बॉस बना दिया अपने कहा सुना दिया उसमें अ, लोग छोड़के उनको अपना गुज़ारा करना वहाँ पे कितने दिन का होता है वो मैंने कभी देखा नहीं वैसे बिग्स अ, बिग बॉस काफ़ी कम देखा है मैंने, आप बताइए आप क्या मतलब उसमें होता है?
हुँ, हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। क्रेज़ है। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। जैसे बिग बॉस बोलिएगा तो मैंने बोला बोला आपको एक सीज़न ही मैंने मतलब ठीक से देखा था और उसपे मुझे देखिए क कई बार होता है कि हम भी देखते हैं कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, देखने का हमको भी मतलब लगता है कि कैसा होगा अ, लेकिन उसमें सबसे मुझे ह हँसी आती है जैसे उनके जब मतलब मारपीट या फिर यहाँ तक कि झगड़ा होता है ना ये उसपे बड़ी हँसी आती है कई बार कि मतलब उसमें लोग पता है उसमें किसी और चीज़ से बढ़के सिर्फ़ वो जो मार-पीट देखते हैं और मुझे उसके बाद जब मार-पीट होती है ना उसमें संडे को जो फिर होगा ना तो वो मुझे अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरीक़े से मतलब ये तो पर्सनैलिटी बोलिएगा तो सलमान खान जी वहाँ पे आजकल बहुत सूट करती है नहीं तो म कहीं न कहीं वही मदद होती है, लेकिन जो बोलिए पूरा बचपन आपने याद दिलाया इतने सारे टीवी शोज़ की बात करते हुए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आया आपसे और आपके जो शोज़ की पसंद है ना मुझे लगता कहीं ना बहुत अच्छी है और मुझे लगता मुझे लगता है कहीं ना हद तक मिलती है तो वो भी बड़ा मज़ा आया लेकिन जी।
जी। जी। जी, जी, जी, हाँ, हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को मेरे को भी काफ़ी अ, मज़ा आया आपसे बात करके काफ़ी मतलब मेरी भी पुरानी यादें अ, ताज़ा हो गई देखा हमने कि डोरी मोन के बारे में बात की और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात के अ, बात करके आशा करता हूँ कि हम फिर से बात करेंगे, धन्यवाद आपका।
जी। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। ये आपका भी बहुत धन्यवाद, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे फिर से बात करने का ज़रूर मौका मिलेगा और चाहूँगा कि आपका दिन बड़ा अच्छा जाए, जी, धन्यवाद।